آه، فكرة حلوة أوي، عشان الصوت ما يوصلش يعني، حتى لو الباب مقفول. امم.
عشا عشان عشان الصوت. آه، عشان الصوت ما يدخلش. بالضبط، عشان الصوت ما يدخلش. آآ، ف لازم يعني الحتة دي رقم 1 كده، إن أنا أتأكد إن ما فيش ما فيش صوت هيدخل للأوضة. آآ، ال الحاجة التانية بقى حتة ال حتة الموبايل بقى، آآ، الموبايل لأنه كان أوقات كتير كنت مثلًا كنت ب مثلًا باغلط كده وأسيب الموبايل مفتوح، اللي هو آآ، خصوصًا يعني أوقات إيه، كنت باقول مثلًا أقفل النت، عشان لو حد رد عليّا مثلًا، أو مش نت، لو حد رد ع اتصل بيّا والّا حاجة، آآ يلاقيني مثلًا أوقات مثلًا آه، لأ بالضبط، بس يعني إيه، كنت باسيبه كده أقول لو في حاجة ضرورية حد هيتصل بيّا، ف فأكيد اللي هيتصل بيّا ده في حاجة مهمة أوي. ف ف للأسف كنت يعني طبعًا دي عملتها بعد كده، كنت باصحى على حاجات لأسباب تانية، اللي هو آآ طبعًا داخل في جروبات كتير، في ييجي مثلًا صحابي بقى قاعدين بقى يهزروا بقى، يتكلموا، ف آه ف
كويس أوي. امم. مفهوم آه. ما يعرفش يوصل لك يعني ما يصحي يعني ما تصحاش من الصوت. آه، فعلًا. امم. آه، فهمت قصدك، يعني حاجات مش مهمة وآه يعني ماسدجات مش مهمة بالنسبة لك يعني.
بالضبط، رسايل بقى رسايل رسايل وتلاقيني صحيت فبعدها من بعدها رُحت عامل الموبايل بقى silent. مش هانام بعد كده إلا والموبايل silent، ومش مشكلة بقى أي حاجة تانية، شغل مش شغل، حاجة طارئة مش مشكلة.
امم. <laughs> آه، بالضبط آه، أهم حاجة تنام يعني.
آه، بالضبط يعني، فلإن أنا كنت عانيت شوية فقلت لأ، أنا هانام بعد كده الموبايل يكون مقفول خالص. آآ
امم. وإيه كمان بقى اللي أنت دخلته كده في عاداتك عشان تنام أحسن، يعني غير بقى الموبايل وغير برضه الصوت، إنك تقفّل الأصوات يعني؟
آآ، حتة تانية المنبهات، ال آآ أنا أنا باشرب شاي وقهوة كتير آوي، آه، الكافيين عمومًا. فأنا باشرب شاي وقهوة كتير أوي ف آآ جيت ب بقيت باعمل حسابي إن أنا قبل ما أنام مثلًا، عارف إن هانام الساعة 22:00 مثلًا، الساعة 23:00، الساعة 21:00، قبل ما أنام بساعتين ما اشربش أي حاجة، أي حاجة من المنبهات.
امم، الكافيين يعني. آه. حلو أوي. كويس. آه، بس ساعتين دي تبقى مدة بسيطة يعني والّا برضه بيأثّر؟
لأ هو أنا بالنسبة لي، آه يعني س ع لكن أصلًا يعني، أنا لو شربت مثلًا قهوة دلوقتي، لأ عادي ممكن أفضل صاحي شوية آآ ساعة كمان ساعتين، لكن بعد الساعتين عادي ممكن أ ممكن ممكن برضه. أنا أنا باشرب قهوة كتير وكده. في ناس اللي هي بتبقى م ما بتشربش الكافيين كتير، اللي هي أصلًا هتلاقي فممكن يشرب فنجان قهوة، آه ي فنجان قهوة ممكن يقعّده مثلًا يوم كامل ما ينامش، ليلة كاملة ما ينامش، ي يبقى يبقى شارب فنجان مثلًا قهوة من العصر كده، و ولحد الساعة 00:00. أنا مش من الناس دي، آه، لأن أنا باشرب شاي وقهوة كتير، فأنا أنا تأثير الكافيين عليّا أصلًا ما بيديّنيش نفس التأثير ال الواحد تاني بيشرب حاجة قليلة، فبيبقى التأثير عنده كبير. فأنا الساعتين الساع الساعتين معايا حلوين، يعني آآ لأ خلاص، باعرف أنام بعد الساعتين.
امم. أيوه، فاهماك. بيأثّر معاهم أكتر يعني. أكيد، فعلًا. ممكن فعلًا. امم. أيوه، فهمت قصدك. امم. طَب كويس أوي وعرفت إنك تأقلم نفسك على ده، إن أنت قبل النوم بساعتين تمنع الكافيين يعني وتقلله.

بالضبط، أنا عايز أقول لِك إن أنا فعلًا مُعظم الحاجات دي أصلًا يعني أنتِ عارفة اللي هو باجيبها بالتجربة بالتجربة اللي هو إيه، أنا باقعُد مثلًا يعني مثلًا قُلت لِك الفوطة اللي حطّيتها تحت الباب، ما هو دي <tsk> يعني حصلِت مشكلة فصحيت فيلّا خلاص أن مش عايز أعمل طَب أعمل إيه الصوت جاي آآ ح باحاول أنام مثلًا التليفزيون عالي، طَب كلّ شوية هاطلع وأقول، فيلّا آه، الصوت جاي منين يلّا حُط دي خلاص، نَفْس الكلام الكافيين والكلام دَوّة آآ جيت أنام مثلًا عايز أنام بابقى شارب لسّه قهوة والّا شاي من من نُص ساعة من ساعة
امم. آه. وجرّبت تحطّها يعني لقيت الصوت ضبَط. اهم. يعني دي مش معلومات أنت شُفتها على النت أو على الSocial media أو من دكتور أو كده.
لأ. بُصّي هاقول لِك إن هو كلّ واحد بيبقى يعني إيه، طبيعته بتختلف شوية عن ك عن حد تاني، يعني أنا أنا أنا من رأيي ما فيش حد مثلًا عنده عق يعني ينفع اللي هو بيعمله الكلّ هيطبّقه، كلّ واحد بيبقى عنده حاجة، يعني أنا قُلت لِك مثلًا أنا نومي خفيف لو في حد فتح الباب هاصحى، في ناس تانية ممكن بالطبل البلدي ما بيصحاش، لو في مثلًا حد بيزمّر له كده آه، فهي بتبقى على حسب على حسب واحد تاني، يعني هحل هاحك
منطقي فعلًا. <chuckles> معاك حق فعلًا. إمم. يعني على حسب كلّ واحد وتجربته يعني.
آه، بالضبط يعني أخلعها يعني إي أ أنا الحاجات دي كلّها لأ، من الحاجات اللي أنا جرّبتها فعلًا وعملتها كانت معاه يعني، آآ في في حاجة تانية بصراحة فرق فرقِت معايا أوي
طَب كويس أوي، بالنسبة بقى للحلويات أنت كنت بتحب تاكُل حلويات يعني أو كده قبل النوم؟
آآ بُصّي هو أنا أنا على طول بآكُل حلويات قبل النوم، يعني آآ <chuckles> بصراحة آآ بُصّي آمم مش حاسس إنّها فرقِت أوي، يعني أنا مثلًا اليوم اللي أنا أبطّل فيه مثلًا حلويات وكده م ما لأ، عادي ب ب بانام برضه عادي، آآ آه في
<chuckles> طَب وفرقِت معاك؟ بجد؟! بس بتفطر ده اللي هو بدري صح، يعني مش مش بالليل يعني؟